あ、そうですね、プロから学ぶっていうのもありですよね、うんうんうん。
うんうんうんうん。
そうですね、やっぱりなんか飲み会の場とか、せっかく会って、その、おしゃべりする機会なので、全員が楽しめるっていう方がいいですもんね。
うん、間違いないすね。ま、あとなんか本来なんかその、仲良くなれたはずやのに、「なんかあいつ、おもんないな」みたいな評価されても、ほんま、非常にちょっと、いま、残念というかもったいないんで
うーん、うん。 うんうんうん。 ああ、そうですね、うーん。まあ、じゃあ、これからどうですかね、その飲み会が始まる時に、「今日はじゃあ、みんなが知ってる話題に特化してしゃべろうね」みたいな、そんな取り決めするっていうのはどうでしょうかね。
うんうんうんうん。 <laughs> 確かになんかそゆて提案というかあれです、なんかそういう空気を作るのめっちゃ大事そうですね。
ええええええ、空気をうん、今日のちょっとね、1つルールがあるあるんだけどみたいに勝手になんか作ってですね、ルールを。そしてあの、あらかじめ言っといて、もしなんかそれに反するトピックと言ったら、「あ、ちょっとそれ最初の、あの、ルールに反してるけど」みたいな感じで、ちょっと面白おかしく言うっていうのも、まあ、1つ、その、なんかつまらない時間ができないあの、手持ち無沙汰な時間を作らないための、まあ、ちょっとした一工夫かもしれないですね。
ん、はいはいはい。 はいはいはい。で、あれですね、ぱってか、その、ん実際席に立つ前に、もうなんか、初めましての人にもう声かけてしまって、関係を作ろうとするとかっていうなんか、そっちも大事ですよ、なんか、じ事前の根回し的な意味で。
ええ、えん。 ええええ。 ああ、うんうん、そうですね。ま、アドバンテージを取るっていうのも大切ですよね。
あ、そうです、もうまさに、なんかそれです。なんか、あの、アドバンテージをか、取っておくっていう思考で確かに、確かに。
うん。 うんうんうん、うん。 なるほどね、これからちょっと年末にかけて、いろいろ飲み会も多くなるかもしれませんし、ちょっと、まあ、あの、ね、あの、ご自分自身でもそういうふうに気がついてお話をさしていただいたんですが、誰でもやっぱりちょっと気をつけていると、その、あの、場がの、会の、ん雰囲気っていうんですかね、良くなるかもしれないですよね。
うーん、ですね。ま、とはいえ、まあ、まあ、ある程度、なんて言うんすかね、まあ、とはいえ身内の話をしたい方もま、方とか時とかもあると思うんで、ま、そん時はもうそん時で、まあ、諦めて、逆になんかどういうなんて言うんすかね、その、さし差し込み方があるかみたいな検証っていうのをですね、もうこれから、あの、めちゃくちゃ、あの、していきたいと思います。
ええええ。 う、うんうん。 ああああ。 あ、なるほどね。やっぱり、あの、喋りもちょっと、あの、なんて言うのかな、あらかじめ練習が必要かもしれないですね。今日は色々ありがとうございます。
いえ、いや、ありがとういます。

ああ、ま、う、どうですか、どっちかというと、ま、後者な気はしていてですね。それこそ身内身内というか、あの、知り合った仲間仲間とか、その間柄であれば、全然もう、話しまくれるんですけど。
ああああああああ。 うーん。 ええええええ。
ね、で、かつなんか、全員が初めましてとか、全員がアウェイとかであれば、何か自分がその、主導権握って話せるんですね。
ああ。うんうん、うんうん。
ただその、身内のなんて言うんすかね、ノノリが、もう、で固められてしまうと、は入れない？
ああ、なるほど。そうですか。ね、やっぱりそういう時、ちょっとなんか、辛いというほどではないかもしれないけど、なんとなく、こう、雰囲気的にその場が、居心地が悪くなってしまったりとかうんうん。
いや、そうですそうですそうです。ま、なんか、難しいのが、ま、別なんですかね、ま、それで、ま、うんうんと頷くだけであれば、いいんですけど。なんか「ああいづ全然話さんな」っていうふうに、なんか認定されんのが、すごい嫌なんですよ。
うん、うううん。 ええええええ。 ああ。ほんとはなんか、その話を知らないだけなのに、なんか変なレッテルを貼られるんっていうと、いいのは、ちょっと心外でもあるわけなんですね。
あいつ全然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 あ、ですね「なんかあいつ、飲み会の場やのに全然話してないし、全然ボケへんし、なんかおもんないな、みたいな」いう評価をされてしまうんですよ。
ああ。<chuckles> ああああ。ああ、なるほど。それはちょっとね、あの嫌ですね。
あ、ですです。で、ま、例えばなんか、ま、一次会がそんな感じで、ま、二次会のカラオケであれば、ま、そこら辺がなくなるんで。逆にその、せんじ先陣切れて、評価が直るとかあったんですけど。ま、とはいえ、ちょっと一次会の段階で、なんですかね、ちょっと初回の段階で、それは避けたいなっていう、そのマイナス評価は。
うううん。 ええええ。 ああ。 うん、ふん。うんうんうんうん。 うーん、そうですね。じゃあ、もうやっぱり、あの、でも、どうしても知らない話っていうのもあるでしょうし。ただ知らないから、ま、それ全然知らないんだけど、どういうことか、最初から教えてみたいなっても、ちょっと話の流れを切ってしまうし。まあ、ね、どうしていいかなみたいなね。じゃあ、あの、どうですかね。例えばあの、人から見たら全然あの、その話知らないっていうのだと、やっぱり今、ご自身がお話しされたような状況って、生み出してしまうかもしれないので、なるべく人から人の立場に立って、ま、そういうのって、やっぱりみんなが知っている話を、はあの、しよう、みたいなそんな心がけって、ご自身の中にあったりしますか？
うんうんうん。 うんうん。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 はい。 はい。 はい。